हुँ, हेलो नमस्ते कैसे हैं आप?
हाँ जी, नमस्ते, बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
मैं भी एकदम ठीक हूँ, तो आजकल मैंने देखा है कि जब से जैसे गर्मी बढ़ गई है ख़ासकर, तो जैसे कि मैं यहाँ पर भारत में अ, सड़कों पर निकलता हूँ। तो जैसे थोड़ा-सा भी इधर-उधर कुछ हो गया या फिर होता नहीं है कि आपने किसी का अ, रास्ता ब्लॉक कर दिया? यहाँ पर तो बहुत होता है, क्योंकि ट्रैफ़िक सिग्नल नहीं है। तो, वो थोड़ी देर में ही इतना ज़्यादा लोग गुस्सा हो जाते हैं और भड़कना शुरू हो जाते हैं, वो देखते नहीं है कि सपोज़ आप कोई लेडीज़ को लिए हुए हैं, तो स उन लोगों को थोड़ा समय लगता है गाड़ी में बैठने में। तो, वो इतना तो मतलब पेशेंस होना चाहिए, मेरा ये मानना है तो मुझे थोड़ा-सा ये बात ना बहुत अजीब लगती है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, तो ये ऐसे लोग जब मिल जाते हैं, जो इरिटेट करते हैं ख़ासकर। तो इसके हुँ, हुँ।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। सही कह रहे हो आप, हाँ। <chuckles> हाँ जी। ये तो है ये तो है। जी, आप आप ये र अ, हाँ या आप रोज़ की ज़ि अ, ज़िन अ, रोज़ की बात कर रहें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रहें हैं या फिर आप यात्रा की बात कर रहें हैं?
आपका कुछ ऐसा लगता है? बताइए। मैं रोज़ की ही बात कर रहा हूँ मतलब मैं भी जहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये सब होता है सच में बताऊँ तो। <chuckles> हाँ, हाँ।
ता अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठि अच्छा, आप अभी किस शहर में रहते हैं?

नहीं, रोड पर ही सीधे आप जा रहे हो आपकी रोड सीधे जा रहे हो, एकदम से कहीं से ये लाइन में लेन में तो चलते हैं नहीं, अपनी लाइन में चलते रहे ऐसा तो है नहीं। तो ब साइड से निकल के आपके आगे आ जाते हैं। आपके आगे अगर खाली जगह है तो सामने आ जाते हैं एकदम से। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये क्योंकि अब अ, यहाँ अमेरिका में तो लेन का सिस्टम है। अ, सीधी लेन में आप चलोगे, अपनी लेन में आप चलोगे। ऐसे लेन अगर आप बदलनी भी तो आप देख के कि कोई पीछे आ नहीं रहा है, ये है बस देखना पड़ता है। तो
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, मतलब वो लास्ट वाली वो ओवरटेकिंग लेन बना रखी होगी उन्होंने, वैसा होगा ना? जो बिल्कुल डिवाइडर के पास वाली लेन होती है।
जी, जी, जी। बस यहाँ
जो बिल्कुल डिवाइडर के पास वाली लेन होती है।